بالضبط، دي حاجة كويسة وأكيد بت ب يعني بإيه <tsk> بِتشغلِك عن حتى إيه وَجَع دماغ كتير جدًا ومثلاً إيه نقاشات أنتِ في غِنَى عنها أصلًا.
بس يعني ف إمم. أيوه طبعًا، أصل أنا كُلّ ما هاخد رأي حد أو على الأقل حد يشوفني فيقول لي رأيه اللي هو أصلًا مش ذوقي ومش شبهي ومش شبه استايلي، فآخد بيه وأبقى زعلانة أوي وحاطّه في نَفسي إن قدّ إيه شكلي مش حلو، وقدّ إيه الrouge اللي أنا حاطّاه غامق، والdress اللي أنا لابساه مش حلو، فده لأ، ده مش هيبقوا <tsk> م مش هارتاح، هنعيش مش مرتاحين، لإن حرفيًا أنتِ مش هتلاقي حد شبهِك قدّ كده، الناس دايمًا متفاوتة ودايمًا في اختلاف ما بينها وما بين بعضها يعني.
معاكِ حق. إمم. بالضبط، مش دايمًا هتقدري تعجبي كُلّ الناس، طبيعي إن فيه ناس معيّنة مش هتبقى عاجبها ال اللبْس بتاعِك، مش هيبقى عاجبها ستايلِك، عشان كُلّ واحد عنده style خاص بيه، مش كُلّ الناس بتتقبل الاختلاف، فاهماني؟
إمم. أيوه. أيوه، بالضبط. أيوه صح معاكِ حق، وأصلًا أنا م يعني أنا أهم حاجة أنا شكلي يكون عاجبني، باختلاف بس اللي هو مثلًا لو واحدة أو 2 من صُحابي المُقرّبين قالوا لي على حاجة أعدِّلها، هُم مش بيبقوا قاصدين يزعّلُوني، هُم بيكونوا قاصدين مثلًا اللي هو إيه لأ ده الأحسن، لأ آه يلْفِتُوا نظري، الoption ده أحلى من ده، آمم، اعملي كذا سوّي كذا، ده بقي ح بنات مع بعض، انما أنا أهم حاجة أبُص في المرايا يكون عاجبني شكلي، عاجبني لِبسي، مش مهم بقي مين بيقول إيه ومين بيعمل إيه. يعني عندي استعداد أرُوح أشتري لبس وأنا لوحدي على فكرة عادي، مش أي حد يعرف يعمل كده بس أنا باعرف أعمل كده.
بيلفتوا نظرِك بس، آه. أكيد فهمت قصدِك. آه. أنتِ مش بتبقي مستنّية من حد يقول رأيه، أنتِ خلاص بتبقي واثقة في ذوقِك وواثقة في الحاجات اللي أنتِ بتحبيها.
آه أنا واثقة في ذوقي جدًا الحمد لله، أنا باحب جدًا، جدًا اللبس اللي أنا بالبسه. آمم، بح كُلّ قطعة عندي باحسِّها مُميَّزة الحمد لله، مع إنه والله بيبقى فيها حاجات بسيطة جدًا، وفي حاجات جايباها مثلًا مِفصّلاها، وفي حاجات أقول لِك كمان، البراندات الستوكّات، البُلوفَرات ديّة بتبقى تُحْفة أوي في الستوكّات، يعني بجد إن أنتِ ال الماركة ديّة لمّا بارُوح أجيبها تجيبيها من ال من ال مثلًا من الماركة brand بتاعها الأساسي بتلاقيها مثلًا زي ما أقول لك ب5 و6 آلاف جنيه، هي نازلة كده، فأنتِ لمّا بتجيبيها من الstock بتبقى نازلة بنَفْس كُلّ حاجة، بس مثلًا ب نَفْس نَفْس كُلّ حاجة، نَفْس الmaterial ونَفْس كُلّ حاجة، أنا عندي بُلوفَرات جايباها من الstock آآ، م بتبقى على فكرة هي محلات فاتحة للبراندات دي بس ستوكّات، آآ، أيوه.
بالضبط. إمم. إمم. ونَفْس الmaterial ونَفْس كُلّ حاجة؟ إمم. فهمت قصدِك، بس كويس أوي يعني.
مش مهم بقى إن هي stock مش مهم إن هي أي حاجة، المهم إن هي تكون عاجباني وشكلها حلو عليَّ، ومناسبة سعري ومناسبة لر لrange الفلوس اللي معايا يعني.
بالضبط، برافو عليكِ. إمم، طَب أنتِ بالنسبة لِك مثلًا عندِك قِطَع مُميّزة كده بتحسي إن أنتِ إيه في اللبس بقى، بتحسي إن الحاجات دي لازم تيجي بالسعر ده؟ ما ينفعش إن أنتِ مثلًا تجيبيهم بسعر مختلف أو بسعر أقل؟ يعني الحاجات اللي هي أنتِ عارفة إن هي هتعيش، إن أنتِ هتس هتلبسيها كتير جدًا، فعادي تصرِفي فيها أكتر؟